แสดงว่าแบบ เอ่อ ตั้งแต่ ส เขา ตั้งแต่ช่วงเล็ก ๆ มาช่วง 1 ขวบเนี่ย มันมีเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะ จาก หนึ่ง ขวบ อ่า ไป 2 ขวบเนี่ย ขวบ มันก็จะมีการ เอ่อ เหมือน จ พัฒนาการของเด็กอะจะก็อีกรูปแบบหนึ่ง อะฮะ แล้ว คิดว่าตอนเด็ก ๆ เนี่ย เอ่อ ตอนที่เราเลี้ยงเขาเนื่ย กับตอนเนี้ย ท เขาเริ่ม เริ่มโตแล้วเนี่ย ช่วงไหนที่แบบว่าคุณเหนื่อยกับการเลี้ยง จนแบบรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟมากกว่ากัน?
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ โอ้โฮ! น่าจะเป็นช่วงนี้เลยค่ะ เพราะว่าตอนช่วงที่เพิ่งคลอดใหม่ ๆ เนาะ แล้วแบบ หนึ่งถึงสาม เดือน ชอบอยู่กับที่ แล้วเราก็ปั๊มนมให้กินนม แล้วเขาก็ร้อง ร้อง ถ้าร้องก็คือแบบว่าฉี่อึไหม แล้วก็หิวนมไหม อะไรอย่างเงี้ย มันคาดเดาง่ายมาก ๆ เลยอะค่ะ
<laughs> เขายังอยู่กับที่เนาะ <chuckles> เออ ใช่ ๆ ๆ อืม อือฮึ แล้วอย่างงั้นที่ สิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณหมดไฟ หรือว่าแบบว่าพลัง เหมือนแต้มพลังของคุณหายไปเนี่ย มันมาจากสาเหตุอะไร? พักผ่อนน้อย คิดว่ามาแบบว่า อืม น่าจะเป็นปัจจัยหลักไหม?
อืม โอ้โฮ! จริงค่ะ เรา เราว่าพักผ่อนน้อยมีส่วนนะ ใช่ ใช่ค่ะ คือถ้าวันไหนนะคะเราเผลอหลับกับลูก เรามุ เราตื่นตี 5 เนาะ ตี 5 กว่า วันนี้ตื่นตี 5 5 นาทีค่ะ แล้วลูกก็ตื่นยาวเลยนะคะ แล้วเราเองอะนอนดึกด้วย เรานอนเที่ยงคืน แล้วเราตื่นตี 5 ค่ะ แล้วระหว่างคืนคือลูกก็ไม่ได้หลับยาวด้วยนะ ลูกตื่นมางอแง บางทีฝันร้ายค่ะ ต้องอุ้มเดิน บางทีหิวนม ลูกร้อง อย่างเงี้ย หิว นม ก็ต้องเอานมให้ลูกกิน อย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ได้นอนต่อเนื่องอะ อืม
อืม <laughs> อา อา ๆ ๆ ครับ <chuckles> อืม ๆ ๆ ๆ อือ อืม เข้าใจเลยครับผมว่า คือ ถ้าแล้ว ถ้าเกิดว่าเนี่ย ในระหว่างวันเนี่ย คือลูกตื่น ถูกต้องครับ เราต้องเลี้ยงลูกอะ ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่แบบว่า เข้าพื้นที่ส่วนตัวของคุณได้เนี่ย คุณจะมีแบบว่า เอ่อ วิธีแบบ <tsk> เหมือนมาตรการ แผน 2 อะไรอย่างงี้ไหมครับ? ที่จะทำให้ตัวเองอะ เติมพลังให้กับตัวเองได้บ้างอะ
โอ้โฮ! มีแน่นอนค่ะ เรามีแผน 2, 3, 4, 5 แบบ เยอะมาก ๆ เลย อ อืม ใช่ คือเตรียมตัวเยอะมาก ๆ เลย คือโอกาสที่เราจะได้เข้าห้องน้ำต่อวัน เราทำใจเลยนะคะ เราจะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำอะ เราต้องอดทนมาก ๆ เลย ยกเว้นแบบถ่าย เอ่อ แบบปวดฉี่ อย่างเงี้ย มันพอไหวอยู่นะคะ แต่ว่าถ้าใช้เวลานาน ๆ น่ะค่ะ เราจะไม่มีเวลาเลย เพราะว่าเราต้องทำกับข้าวให้ลูก แล้วลูกหิว 3 มื้อด้วยอะค่ะ แล้วก็เราก็เลยต้องมีแผนรองรับในการฟื้นฟูตัวเองอะค่ะ เราจะชอบอุ้มลูก แล้วก็พาลูกค่ะไปเดินดูต้นไม้หน้าบ้าน เราชอบดอกไม้มาก ๆ เลย ตั้งแต่เด็กแล้วอะ เราก็เลยปลูกดอกกุหลาบไว้ 2 ต้น อืม เอาเป็นแบบคลายเครียด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ! มี ห้า แผนเลย <chuckles> โอเค ๆ อยากรู้เลย อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ใช่ ๆ ๆ อา ครับ อือฮึ

อืม อันนี้ก็คาดหวังไว้อย่างงั้นน่ะค่ะ แต่ว่าจริง ๆ คุยกับสามีว่า สามีอยากให้เป็นโฮมสกูล แต่ว่าเราไม่รู้ว่า เราจะมีพลังแบบอนุบาลโฮมสกูลไหวกันไหม เพราะว่าเราต้องสอนลูกด้วย แล้วต้องทำงานด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ต้องพักผ่อนด้วย คือต้องใช้พลังเยอะกว่านี้มาก ๆ เลยเหมือนกันนะคะ เราก็ต้องออกกำลังกายเนาะ พยายามที่จะมีพลังใจ หรือว่ามีกิจกรรมที่มาเล่นกับเขาทั้ง ทั้งวันได้ เงี้ยค่ะ
<chuckles> อ๋อ อือฮึ ๆ ครับ อ๋อ อ่า ถ้าเกิดโฮมสกูลผมว่า อาจจะพอมีเวลาเยอะนะ เพราะว่าโฮมสกูลนี่อาจจะต้อง เอ่อ ไปซีเรียสในช่วงวัย ป. 1 อาจจะแบบ 6 ขวบแล้วประมาณเนี้ย <chuckles> วัยอนุบาลพ่อแม่ อา อาจจะสอนได้แบบ ได้ ย ได้สะดวกหน่อย
เนาะ ค่ะ แล้วอย่างโฮมสกูลแบบว่าตอนอนุบาล อย่างเงี้ย มันก็น่าจะแบบทำให้เราแบบฟื้นพลังได้ไหมคะ? แบบว่ายังช่วงแบบเด็กกำลังอยู่แบบ เอ๊ย อนุบาล แล้วเขาอาจจะต้องการเล่นหรืออะไรง่าย ๆ ไรเงี้ย
แค่ใส่ความพร้อม อือ เด็กอะต้องการแล้วยัง ครับ แต่ผม แต่มัน อันนี้อาจจะแล้วแต่กรณี ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยฟังผู้ปกครอง อะไรเนี่ย ผมว่ามันก็อาจจะ เราสอนง่ายเนาะ แต่ใน ท ในก็อีก ในบางครอบครัวอะผมก็เห็นบางคนเขาอะ พ่อกับแม่สอนอะ แต่ลูกจะไม่ฟังเลย
ค่ะ อ๋อ มันก็อาจจะต้องดูเป็นแล้วแต่กรณีอีกเนาะ
เหมือนมีความใกล้ชิดกันเกินไป ใช่ ใน ใช่ ในจุดเนี้ยยิ่งทำให้พลังของพ่อแม่หมดไปอีกครับผม <chuckles> ในเรื่องของการที่พยายามจะสอนลูกเนี่ย
โอ้โฮ โกดัง ค่ะ โอโฮ ถ้าอย่างงั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลย ใช่ไหมคะ? อย่างน้อยเราต้องแบบมีพลังใจ มีแรงบันดาลใจ แล้วก็ต้องมีพลังอีกเนาะ ใช่ไหมคะ?
อืม ก็เลยอาจจะต้องแบบว่า ใช่ ใช่เลยครับผม
อืม
เพราะฉะนั้นคุณแม่อาจต้องเตรียมใน แผน 6 7 8 <chuckles> ในการเติมพลังให้กับตัวเองก่อน <chuckles>
สำรอง เออ ใช่ค่ะ แต่ว่าจริง ๆ อะค่ะ เราก็มีแบบว่าวิธีแบบฟื้นคืนพลัง <chuckles> เหมือนพลังชีพเลยนะคะ ที่แบบเรามองว่า งานอดิเรกของเราเนี่ยล่ะเป็นตัวช่วย และอีกอย่างหนึ่งอะค่ะ เราก็ยังมีขอบเขตด้วยนะคะว่า อย่าง อย่างเราทำงานเนาะ บางทีเราเห็นงานอยู่ข้างหน้า แล้วมันเห็นเม็ดเงินน่ะค่ะ เราเองก็ไม่ยอมหลับยอมนอน บางทีตอนกลางคืนก็อยากจะทำทั้งคืน เพราะลูกหลับ อย่างเงี้ยเนาะ กลางวันพอลูกหลับอีกหรือว่า มีคุณยายมาช่วยดูให้ เราก็ทำเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีขอบเขต อันเนี้ยมันสามารถที่จะบั่นทอนพลังของเราลงไปได้เยอะมาก ๆ ค่ะ เราก็เลยคิดว่า วิธีที่จะฟื้นพลังของเราอะค่ะให้กลับมาได้ เราก็ต้องสร้างขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนน่ะค่ะ
อืม อ๋อ อือ ๆ ๆ ๆ อา ใช่ เรามีงานกลับมา อือฮึ